बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अ, आखिर में गैजेट्स एक तरह का डिस्ट्रैक्शन ही होते हैं। अगर आप अपने गैजेट्स में ही बिज़ी रहते हैं तो आप वो यात्रा का लुत्फ़ नहीं उठा पाते या आप उसको अच्छे से उस अ, यात्रा का आनंद नहीं ले पाते। तो अगर आप गैजेट्स हटा के साइड में रख के अगर आप अपना ध्यान आपके आस-पास लगाते हैं, उस वातावरण पे लगाते हैं, उस जगह पे लगाते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं तो आप काफ़ी चीज़ें अ, ऑब्जर्व करके उसका अ, उसका उसका और आनंद ले सकते हैं। जैसे कि आप अगर किसी नदी या नहर के पास बैठे हैं और अगर आप पूरा टाइम फ़ोन पे ही टिक टिक टिक टिक करते रहेंगे तो, आपको वो नहर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी जो काफ़ी बहुत ज़्यादा आनंद अ, आनंदपूर्वक होती है काफ़ी शांतिपूर्वक होती है, तो वो आप मिस कर देते हैं क्योंकि आपके पास सिर्फ फ़ोन की टिक टिक टिक टिक की आवाज़ ही आती है।
जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ, आनंद बिल्कुल। जी, जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल और वो है कि जैसे काफ़ी लोग आजकल जैसे हम कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए मतलब यात्रा करते हैं पहाड़ो के उधर। तो अगर उस समय पे भी मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर ये गैजेट्स यूज़ करेंगे या फ़ोन्स यूज़ करेंगे तो फिर जो पूरा एक कहते हैं जो उद्देश्य है उस यात्रा का वो बिल वो सर्व नहीं होता जो पर्पस है ना वो सर्व नहीं होता, वो उद्देश्य पूरा नहीं होता। और मतलब जैसे मैं अगर अपना भी एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे कि जैसे मेरा गाँव है वो उत्तराखंड में तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो, वहाँ पे मतलब ऐसा कभी जैसे नॉर्मली हम इतना यूज़ करते हैं अपने गैजेट्स को या टेक्नोलॉजी को और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ का अ, थोड़ा-सा लाइफस्टाइल ही ऐसा है, वहाँ की दिनचर्या ऐसी है कि वहाँ कभी उतना ख्याल नहीं आता फ़ोन यूज़ करने का या कुछ करने का। और फिर एक वो भी है कि थोड़ा जितना कम हम फ़ोन यूज़ करते हैं ना मुझे लगता है अ, काफ़ी मैं बेटर फील करता हूँ मेबी मतलब मुझे लगता है मानसिक स्वास्थ्य पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है उसका पॉज़िटिव असर ज़्यादा पड़ता है मुझे लगता है। थोड़ा अ, एस एक स्क्रीन टाइम कम हो जाता है तो आँखों में ज़ोर कम पड़ता है आप ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, थोड़ी अ, जो कहते है ना ऐंगज़ाइटी या जो भी टेंशन है जो नेगेटिविटी है आपके अराउंड या सोशल मीडिया पे वो काफ़ी कम हो जाती है, तो आप जो मतलब जो आपके आस पास जो प्रकृति है जो नेचर है उसको ज़्यादा इन्जॉय करते हैं।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
हाँ जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कु जी। बिल्कुल।